Actually, magwa-one month palang, so sobrang fresh palang, 'no? Kasi nung nakaraang linggo lang naman kami ulit nag-usap na ano, parang ang pinaghantungan kasi nito, eh, may despedida akong kaibigan. Ngayon, yung despidida kong kaibigan eh, may 1 pa kaming kaibigan si 2 na nakipag-break. Etong si 2, ah, sa akin lang muna sinabi kasi ako yung, ah, kaibigan ng boyfriend din niya ta's kaibigan ko rin siya. So, parang out of nowhere ako lang yung una niyang na-rant-an, 'no? Eh, siyempre hindi ko naman ikikwento kaagad yun sa iba kong kaibigan kasi nga for me, ah, 'di ko alam kung at ah, an an sang-ayon ka sa ano ko 'no, sa pananaw ko 'no? Eh, for me, sabihin mo sana kung sang-ayon ka o hindi, ano? So, for me kasi hindi ako yung may issue tsaka parang masyadong personal yung breakup. So, ayokong ako yung mag-a ako yung mag-a-announce na nag-break na sila dun sa mga kaibigan. So, ako, parang naghihintay ako na i-announce niya kasi kung ready siya, eh, di sasabihin niya, kung hindi pa siya ready, eh, 'di 'wag niyang sabihin, 'di ba? So, parang ayun yung pinagbuntungan ng galit ni 3, ni friendship number 3, kasi nga feeling nya na left out daw siya at hindi niya alam yung breakup. Pero ang plot twist 'no, ang twister ng kwento eh, yung kaibigan ko si kaibigan 4, 5 at saka 6, hindi rin nila alam yung kwento, pero hindi sila na-offend, yun. So, dun na nag-start ang aming kaguluhan.
Mm. Mm. Mm. Oo, tama. Mm. Mm. Ayan, oo, tama naman din yung ginawa mo, 'no? Oo, kumbaga siyempre, ah, hindi naman lahat na sabi mo nga, hindi naman sa'yo yung kwento kumbaga kinwento lang sa'yo ng kaibigan mo, tam nga, tama naman yung ginawa mo kasi pinagkatiwalaan ka ng kaibigan mo na 'to tas hindi mo siya pwedeng ikwento sa kaibigan mo na yun porket magkakaibigan kayo kasi, ah, hindi naman talaga ikaw yung main story kumbaga hayaan mo siyempre na, ah, respeto din yun sa nagkwento sa'yo, 'no? Siyempre kung, ah, kwine gaya ng ikaw yung nagkwento tas kinwento nila sa iba na hindi naman dapat manggagaling sa kanila yung kwento kung gusto niya malaman kumbaga gano'n nga. Pero nung inex siyempre nung in-explain mo yun kung baga gano'n yung naramdaman niya parang, ah, kumbaga parang na-left out siya kasi hindi niya alam yung kwento, gano'n?
Totoo. Tama. Mm, parang ganun, na-left out daw siya tas dun na nag-start yung mga
Para gusto niyang iku gusto niyang Mm.
Mm, sige, go po.
Kumbaga gusto niyang ikwento mo yung nalaman mo na kwento para naman kumbaga hindi siya ma-left out, ganun ba yung, ah, gusto niyang mangyari?